Era un po' una questione di fortuna anche.
Esatto, era anche una questione di fortuna, e invece adesso è molto più semplice perché no siamo molto più connessi uno con l'altro, quindi si possono condividere è più facile trovare delle persone che hanno i tuoi gusti musicali, hanno i gusti musicali simili ai tuoi, insomma.
Certo. Assolutamente. Ma invece in famiglia che tipo di musica si ascoltava? E la ascoltavi volentieri anche tu oppure magari, insomma, quando eravate in auto e dovevate scegliere che cassette mettere partivano i litigi?
Mh-mh. Mh. Mh. No, a casa mia non si ascoltava musica, né in macchina né a casa, n né mio né mio padre, né mia madre ascoltavano musica, guardavano la televisione qualcosa, ma non ascoltavano musica. Quindi io no, no, no, no, ehm non lo so, ehm, probabilmente non lo erano. Io dovevo isolarmi, mettermi le cuffiette, e ascoltarmi la musica, oppure in camera mia mettevo e a lo stereo e sentivo la musi
Ah! Certo. Non erano appassionati? <chuckles> Il Walkman, certo. Va beh, almeno potevi ascoltare quello che volevi, non c'erano lotte <chuckles> su qu su cosa scegliere
Sì, sì, sì, sì, sì. E non so non mi non mi hanno non mi hanno mai detto nulla a proposito della musica che ascoltavo, però non potevo condividere niente con i miei genitori perché loro non erano ascoltatori di musica, capisci?
No, certo. Mh-mh, poi magari se mi racconti che insomma mi hai raccontato che comunque ti piaceva ascoltare anche musica magari un po' alternativa, un po' tendente al rock punk, uhm, c'è da dire che forse i genitori all'epoca non erano proprio così aperti verso quel nuovo genere musicale, erano un po' più orientati alla musica leggera italiana, ecco, almeno s si sente dire questo generalmente. E quindi
Sì. Mh-mh. Eh sì. Eh beh, certo. Erano più abituati a ascoltare Gianni Morandi, oppure non lo so, mhmm, <tsk> quei cantanti lì degli anni 60 e oppure oppure qualche qualche gruppo musicale, qualche cantante italiano che faceva delle cover in italiano di canzoni inglesi, però n c non erano abituati a ascoltare musica un po' nuova, new new wave diciamo.
<chuckles> Esatto. Certo. Chiaro. Certo. Ma senti un attimo, uhm, data questa tua passione, insomma, poi negli anni ti è capitato magari di andare a un concerto, o magari di comprarti gli album di questi artisti che seguivi tantissimo?
Mh-mh. Mh-mh.